Fíjate que últimamente he estado batallando con una situación, pues, un tanto complicada para mí porque, pues, nunca había yo estado como que en ese dilema. Y bueno, la situación es de que, pues, recientemente, eh, mi esposa y yo compramos una casa, entonces, pues, realmente no tenemos así como que todas las cosas para amueblar, eh, pues, nuestro hogar, y estamos más bien yo, soy un poquito ahí quisquilloso en ese aspecto y estoy buscando así como que esa buena relación entre calidad y precio para ir comprando, pues ciertos artículos, ¿no?, yo, bueno, quiero empezar por por lo que es la c la cocina, pero sí quiero buscar así como que precios accesibles para pues, más que nada para que no me desfalque yo tanto, pero pues igual no comprar algo así muy muy básico o algo que me vaya a fallar, entonces, esa es prácticamente la situación que que he estado viviendo.
Ujú. Mm, entiendo. Oye, pues, bueno, es una buena experiencia, ¿no? O sea, una nueva experiencia esto de comprar una casa, un gran logro, así que felicidades. Y bueno, sí, ahora está el reto, ¿no? De de comprar, y de de poner así todo, eh, al gusto de ustedes. Y mira, para poder darte un consejo, este, más a adecuado a ti, me gustaría saber si has, este, hecho una lista. Por ejemplo, en la cuestión de la cocina, o a lo mejor otras cosas, ¿de cuánto estás dispuesto a gastar en cada en cada cosa? O sea, ¿sí tienes un presupuesto, y si este presupuesto, este, es un poco flexible?
Pues, mira, hasta ahorita no he elaborado así como tal una lista, pero, bueno, eh, yo sí he checado así como que, más o menos, qué es lo que necesitamos. Digo, empezando por lo básico, ¿no? Que, básicamente, sería una estufa, un refrigerador, licuadora, este, horno de microondas, todo eso. Y, bueno, más o más o menos, un presupuesto así aproximado que yo te pudiera decir sería como unos, qué sé yo, unos 30000, $40000 pesos, más o menos.
Ujú. Perfecto, eso está genial, porque sí, tener así el el presupuesto también te puede ir ayudando, este, eh, para ver dentro de qué rango te puedes, este, mover también, ¿no? Y y bueno, dentro de cada parte de lo que es la cocina, pues ya ves, pues obviamente lo sabes tú perfectamente, están los diferentes electrodomésticos. Eh, ¿has hablado así con tu esposa de, por ejemplo, qué es lo básico que que quieren que tenga? O sea, no no tanto para que me lo menciones a mí, sino como de que ustedes digan: "Mira, al menos esto es como que lo lo básico, o sea, lo que queremos que tenga. Y ya si tiene esto extra o lo otro, bueno, es una ganancia", pero algo así que lo tengan ya también muy, eh, o sea, como que, pues, analizado.
Y, bueno, pues, de entrada, pues sería eso, ¿no?, tener la estufa, el refrigerador, eh, licuadora, horno de microondas, un tostador, una cafetera. Básicamente, es lo que he comentado con ella y, pues, sí hemos llegado como que a la conclusión de que sería como que lo más óptimo, ¿no?, por el momento, para que, pues, se pueda pueda funcionar nuestra cocina, ¿no?, digo, ya después, como bien mencionas, a lo mejor ir pensando en otras posibilidades, a lo mejor una batidora o o cosas así, ¿no?, para ir como que implementando la cocina. Pero, de entrada, sí sería eso, básicamente, lo que te mencioné al principio.
Ujú. Perfecto. Pero me refería más a dentro de cada electrodoméstico, este, eh, si tienen así como las especificaciones que buscan, o sea, dentro de la estufa, por ejemplo, decir: "No, pues que tenga nada más 4 fogones o que tenga 6 o que sea vitrocerámica o si tiene horno o no". O sea, igual con el microondas, ¿no?, como un poco dentro del elec el electrodoméstico, eh, qué es lo que están así buscando, porque también a lo mejor una estufa puede ser desde lo más básico, eh, que a lo mejor a ustedes no les funciona, hasta lo más pro que sea así como que supertecnología y todo, ¿no?, entonces, a esta me refería con si han, eh, hablado de qué buscan dentro de de cada electrodoméstico, eh, qué es lo básico para ustedes.
Ah, muy bien, ya entrando en cuestión de especificaciones, pues, de entrada a la estufa, pues sí, mm, de básicamente, que tenga 6 este, fogones ¿no?, como para, eh, más que nada, por comodidad porque, precisamente, mi esposa me comentaba eso, ¿no?, de que no quería ahí como que batallar en ese aspecto, de que no quepan las ollas, los sartenes y todo eso, entonces, sí hemos visto por ahí algunas opciones de estufas que tengan esas cualidades, y bueno, también que tenga horno, ¿no?, de entrada porque, pues, igual a mi esposa le gusta hornear, en cue en cuestión del refrigerador, pues, uno uno no muy grande, eh, yo creo que nada más como para lo básico porque, pues, realmente somos 2 personas nada más, así que, pues, creo yo que no necesitamos como que la gran cosa, ¿no?, y de ahí en fuera, pues, ya lo que vendría siendo la licuadora y el horno de microondas, pues, igual, algo no muy, no muy ostentoso, pero tampoco así como que tan básico, sino que sean unos productos que, que aguanten ¿no?, precisamente por eso busco como que la calidad, eh, y y el precio, ¿no?, o sea, que no sea ni tan bajo ni tan alto, sino que sea un margen intermedio, básicamente.
Ujú. Ujú. Ujú. Perfecto. Ujú. Genial, oye y una última pregunta, eh, ¿tienen alguna preferencia entre comprar en tienda o en línea, o les es indiferente?
Pues, últimamente, bueno, eh, yo soy más de comprar eh, en línea, la verdad, pero, pues, en estas cuestiones así ya de electrodomésticos y todo eso, sí opto mejor por ir a una tienda física y ver el producto, ¿no?, porque dicen por ahí que de, eh, de la vista nace el amor, y pues realmente yo creo que sí es así. Y bueno, ya viendo así las características, bien así viendo el producto en físico, pues más que nada uno ya se lo imagina en casa, ya te lo pueden mostrar ahí, eh, a lo mejor hay variantes en colores, qué sé yo, ¿no?, entonces, pues sí, definitivamente yo prefiero ir a una tienda física, y visualizar bien el producto que que quiero.
Ujú. Ujú. Mm. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por compartirme toda esta información. Y bueno, con lo que me has dicho, eh, ah, eh, te puedo dar así algunos consejos. Eh, yo primero te recomiendo, dentro de las como te gusta, y sobre todo en este caso, y tienes toda la razón de buscar en o sea, ir a las tiendas físicas, pues tener así, que seguro ya lo tienes así identificadas, eh, las tiendas que pueden vender este tipo de productos, ¿no?, o incluso puedes buscarlo en el Google Maps o, este, o no buscar así como esas opciones, es decir, electrodomésticos, em, gama, este, media alta, y te van a salir como que todas las tiendas que pueden haber. Y de ahí, por ejemplo,, <swallows> también puedes empezar a ver, eh, que es algo así importante, porque también, eh, puedes ver un poco como no tanto el prestigio, sino la confianza de-de las empresas del de que están vendiendo esto. Y puedes ver así como que las reseñas, ¿no?, que que si tienen así, este, garantía, que si son, eh, respetan la garantía, por ejemplo, que eso puede ser también algo muy importante, ¿no?, eh, la garantía de de si les ha, este, se les ha estropeado un electrodoméstico, o no. O sea, eso también te puede ayudar primero a ir como que seleccionando las mejores así tiendas que vayan así a lo que tú estás buscando, que es la durabilidad. Y ya después de eso, em, como tú dices, ir a la tienda, así a esas tiendas ya físicas, pero ya como que ya la al menos hiciste la preselección, y este, y como tú ya vas con la idea de lo que buscas de cada, este, de cada electrodoméstico, pues eso, empezar a verlo, ver este, incluso t puedes tomar fotos, o este anotártelo, lo que te vaya mejor de de cada uno de de los electrodomésticos que vayas viendo, y por tienda. Y a lo mejor con calma, pues ya en en tu casa cuando ya tengas así como que toda la información, pues puedes ir comparando, no así entre, en, cuant eh, el precio, por ejemplo, la ga la garantía que eso también le da, eh, el plus, este, y de especificaciones, ¿no?, o sea, a lo mejor puede ser que alguno tenga un precio, eh, un-un poquito más alto, pero tenga así una gran ventaja que digas, ay, mira, por $1000 pesos más esto nos vale, o no. Y eso a lo mejor lo pueden ya ir haciendo con calma, pero teniendo como esa información ya filtrada, y después ya analizarla un poquito con con con calma, ¿no sé qué te parece esta idea?
Pues yo, eh, no lo había yo visto de esa manera, pero ahorita, pues, es muy valiosa la información que me das, porque, a lo mejor hoy sí tenía ahí como que pensamientos, ¿no?, de decir, pues, a lo mejor busco reseñas o esas cosas, pero bueno, ahorita tú me has dado varios consejos y varias alternativas, y yo creo que lo voy a hacer así. Pero oye, eh, ahorita que estamos hablando de todo esto, ¿tú crees que, eh, importa la marca o o o no importa la marca en cuestión des de en ese aspecto?
Ujú, bueno, en cuestiones de marca siempre hay, eh, siempre manejan lo que es la gama baja, gama media y gama alta. Entonces, más bien dentro de cada marca, que igual puedes ver así reseñas, por ejemplo, en Trustpilot, y así, eh, y puedes investigar también qué gama tienen, porque puede haber una marca que a lo mejor pudiera, eh, no sonar como muy llamativa, pero tiene productos de alta calidad, o que son premium, pero que a lo mejor no se hacen tanta promoción, ¿sabes?, este a otras que son, eh, más conocidas. Entonces eso sí sería bueno como ver cuáles son las importantes de las que ya manejan en las tiendas a las que tú van tú vas, más que nada, o sea o sea, primero como, mm, eh, eh, investigar. O sea, bueno, tú ya tienes en qué tiendas vas a ir, luego vas a la tienda, y sacas así lo de las marcas, o sea, sacas bien cuáles te gustaron, y ya cuando tengas esa información, pues puedes ir viendo de las, eh, en Trustpilot, por ejemplo, la la información de cada empresa, sabes de las opiniones, que esos son muy valiosas, porque al final, pues en general son, eh, opiniones reales, ¿no?, pero no irte nada más por la la marca, porque suena ahí conocida, sino que porque realmente, eh, sea buena, y que tenga bases.
Qué bueno que me dices eso porque, pues sí soy una persona que, la verdad, a veces, eh, me voy con la finta de la marca, o sea, me dicen no, pues tal marca es buena, y a lo mejor, porque yo veo muchos comerciales digo, ah, pues sí es buena, pero qué bueno que me lo dices porque, pues realmente, si te soy honesto, nunca me daba la tarea de investigar más a fondo sobre una marca, sobre las líneas que maneja, pero de verdad aprecio, mm, bastante el consejo que me estás dando y los tips que me diste. Yo creo que los voy a poner en práctica para poder hacer unas compras inteligentes.
Ujú. Ay, bueno, la verdad que gracias a ti por por la confianza, y qué bueno que estos consejos te están siendo de ayuda. Y de todas formas, si necesitas así como más ayuda en el futuro respecto a este, u otro tema, ya sabes que aquí me puedes encontrar. Que estés muy bien.